Então eu faço exercício durante de já faz já fazem 10 anos. Então desde lá que eu comecei a estudar, me interessar sobre isso, e e pronto, e sempre tenho tentado por dentro dos assuntos, das novidades, porque muita coisa, também, eh, durante durante esse tempo mudou, né. Sempre não mudou não sabemos coisa. O ovo por exemplo, antigamente diziam que era prejudicial à saúde, que não se podia comer muito e já hoje não. Já hoje nós temos aí, já está liberado, já podemos comer ovo à vontade. <chuckles> Caí na fake news exatamente.
Hum. Sim. Caiu essa fake news, caiu. <chuckles>

Então, tenho sim, e isso me deixa extremamente contente durante o dia, que é fazer a minha dieta. Eu faço a contagem de calorias e os macronutrientes, não é, proteína, carboidrato, então chego faço ali o meu ovinho, hã, vou como uma batata doce, e sempre pesando, sempre coloco na balança pra pesar a quantidade e a <clicks tongue> a quantidade de comida, né, e colocar no aplicativo que eu tenho pra pra ele me dar, o aos a quantidade de macros que eu estou consumindo no momento.
Legal. Hum. Uhum. Entendo. Então, você usa um aplicativo, você não recorre a um profissional pra fazer a sua dieta?